Ah ouais, Lady Gaga, tu la trouves pas mé tu la trouves méchante?
Bah, on la voit jamais parler, je trouve, non? C'est
Si si, hem, franchement, si, elle a l'air intéressante, ouais, j'ai pas regardé toutes ses interviews, mais ça va quand même. Elle a l'air, heu, elle a l'air ouverte, elle a l'air sympa de ce qu'elle montre, en tout cas.
Ouais. <gasps> Mariah Carey, elle est insupportable. Je sais pas si tu aimes bien, Mariah <laughs>
Ah oui, Mariah Carey, ouais. Mariah Carey, heu, pareil, on n'est pas dans la simplicité! <laughs>
<sneezes> Ah ouais, non! <laughs>
<laughs>
<laughs> Ah ouais, mmh.
Non, je sais pas si je connais des gens qui sont restés, heu, fidèles à eux-mêmes, après, je me j'avoue, je m'intéresse pas trop, trop aux artistes très
Lara Fabian? Elle a pas une grosse carrière non plus. Ah <laughs>
Heu, bah, certainement, vu qu'on en ouais, bah, <chuckles> c'est ça, on n'entend pas trop parler d'elle. Hélène Ségara, <laughs> dans le même genre. <laughs>
<laughs> Ça, c'est méchant! <laughs>
Natacha Saint-Pierre. <laughs> Mais je sais pas moi! <laughs>
Ouais, j <laughs> <laughs> Oh non! <laughs> Ah! Je sais qui, j'ai trou
Qui?
Jean-Jacques.
Jean-Jacques Goldman. <laughs> Qui d'autre? <coughs> Pas Jean-Jacques du quartier, hein, ouais, pas Jean-Jacques, heu, du PMU, hein? <laughs>
A Bah, ouais <laughs> Ah! Jean-Jacques! <laughs> le vendeur, lé l'épicier! <laughs> <laughs> Jean-Jacques l'épi Bah, lui, bon, après, c'est vrai qu'on le voit jamais en fait, c'est que c'est même
Ouais, voilà, c'est ça.
c'est c'est qu'on le voit jamais.